Jadi gini Kak, aku tuh punya problem sekarang ini tuh, akhir-akhir ini sih aku kurang kurang pasti ya udah berapa lama, tapi akhir-akhir ini aku tuh ngerasa kayak bangun tidur nih Kak, tidur tuh ya menurut aku sudah cukup ya Kak. Kayak 5 6 jam gitu kan. Cuman ketika bangun tidur, itu aku ngerasa udah kayak gak gak kayak biasanya gitu loh Kak. Kayak bangun tidur tuh bawaannya pengen tidur lagi, dan itu ngerasa aku kayak capek banget gitu kan, terus juga aus gitu kan, kayak dehidrasi banget bangun tidurnya, nggak segar lah gitu kan. Yang biasanya, aku tuh kalau bangun tidur gitu kan itu langsung mandi, berangkat kerja itu rasanya kayak segar banget gitu Kak. Nah sekarang, itu tuh udah gak kayak biasanya Kak, malah di jalan tuh ketika aku berangkat kerja itu bawaannya ngantuk parah Kak udah nggak segar gitu kayak biasa gitu loh. Entah entah kenapa ya alasannya cuman, eee, a yang aku pastiin sih kayaknya ini kekurangan tidur apa gimana cuman yang pastinya itu susah banget untuk aku kayak segar kayak biasa lagi gitu Kak. Jadi, kayak seharian tuh bisa dibilang bawaannya tuh ngantuk terus pengen tiduran terus gitu loh Kak. Jadi aku tuh bingung aku tuh kenapa dan aku harus kayak gimana gitu loh Kak?
Oke. Oke. Ya. Oke. Paham. Oke. Oh, oke, paham paham. Jadi sebetulnya sih kalau dari yang aku tangkap cerita kamu ini ya kamu kan tadi kamu bilang kamu rata-rata tidur kamu tuh di sekitar jam eh, di sekitar 5 sampai 6 jam ya, di mana
Yap. Iya, kira-kira segitu.
heeh, di mana itu sebetulnya memang kurang sih itu. Kurang dalam artian kan durasi tidur yang, eee, yang cukup ya atau yang dibutuhkan itu tuh minimal di 7 atau nggak di 9 jam untuk kamu bisa bangun dengan ngerasa segar gitu. Nah jadi sebetulnya wajar banget yang kamu rasain nih gitu kan ya. Dengan durasi tidur yang memang kurang itu, itu adalah suatu efek biologis dari durasi tidur yang memang kurang cukup gitu. Jadi sebetulnya, eee, wajar banget tuh kalau kamu tadi ngerasain nggak semangat, kamu nga marah ngerasa jadi lebih sering ngantuk gitu ya setelahnya ya. Eee, karena itu memang tubuh kamu masih berasa kurang nih istirahatnya gitu. Tapi kalau aku boleh tau lagi nih, eee, selama durasi kamu tidur 5 sampai 6 jam itu, apakah kamu merasanya tuh tidur kamu nyenyak atau kamu ada suka terbangun sih di antara waktu kamu tidur?
Mmm, iya iya. Iya. Oke. Oh, gitu. Iya, sih. Oh. Ya. Iya. Oke. Itu, kadang kadang ya nih, Kak. Itu tuh, suka terbangun Kak, kayak misalkan nih aku tidur jam 12:00 gitu ya atau engga jam 1:00, gitu kan. Itu, suka kebangun di jam 3:00 atau jam 3:30, Kak. Tanpa alasan yang jelas, Kak, mimpi buruk pun enggak sama sekali, Kak. Gak tahu kenapa kayak, tiba-tiba nih lagi tidur, i mungkin tidurnya kayak tidur ayam gitu mungkin ya? Kayak tidur, kayak antara sadar dan gak sadar gitu loh, Kak. Nah, itu tuh jam 3:00-an tuh suka kebangun kayak tiba-tiba mata melek gitu kan, terus ke kamar mandi untuk buang air kecil mungkin atau ke ambil air minum untuk minum gitu kan. Udah tuh, tidur lagi tuh, tapi tidurnya pun sudah kayak nggak ngerasa nyenyak aja gitu loh, Kak. Kayak ya, tidurnya itu antara sadar dan nggak sadar gitu loh yang sering aku alamin, gitu. Itu kejadiannya, jam 3:00, jam 4:00-an gitu loh, dan itu, walaupun nggak setiap hari ya, Kak. Cuman, bisa dipastikan itu sering terjadi lah kayak seminggu mungkin 2 kali, 3 kali, gitu loh Kak. Makanya aku, bingung dan kayak pengen nyari tahu, gitu Kak. Alasannya itu kenapa, gitu kan dan aku juga ngerasa kayak, sulit banget sih Kak, buat tidur nyenyak tuh akhir-akhir ini tuh, Kak.
Iya. Oke. Iya. Oke. Oke. Oh. Oke, paham. Oke, paham paham. Wah, apalagi ditambah dengan memang, kurangnya kurang optimal ya, berarti ya, tidur kamu atau waktu istirahat kamu, nih. Ini ini lagi sih, jadi apa, dampak tambahan nih. Terhadap, eee, keseharian kamu pada saat kamu bangun nih, di mana, lagi-lagi, eee, menjadi sangat kurang nih, eee, tubuh kamu merasa istirahatnya. Oke, nah kalau aku boleh tahu lagi nih. Ini kan, mulai agak lumayan sering terjadinya belakangan ini, ya?
Iya, betul. Iyalah, benar. Iya, Kak? Betul Kak, belakangan ini Kak, kayak, dua minggu terakhir ini lah, kira-kira.
Oke, 2 minggu terakhir. Ada nggak sih, eee, mungkin hal-hal atau faktor lain nih, yang kaitannya entah mungkin dari pekerjaan, keluarga, atau faktor sosial kamu, di mana kamu menjadi ngerasa ada beban tambahan? Baik itu secara fisik, ataupun mental tuh. Mungkin ada nggak, sih?
Oke. Eee, sebenarnya dari kerjaan, sih, iya, Kak. Aku lebih sering ngambil lembur, akhir-akhir ini, gitu kan. Karena, menuju akhir tahun, kan, eee, tutup buku, kan. Jadi, ya lumayan cukup sibuk lah, kayak da kerja dari jam 8.00, pulang sampai jam 10.00 jam 11.00, gitu loh, Kak. Jadi, bisa dibilang, hampir nggak ada waktu untuk diri sendiri, apalagi untuk, kayak, eee, ngurus diri sendiri gitu, udah nggak ada waktu, gitulah, Kak, untuk sekarang, ya. Cuman, eee, ya, dari itu ta selain dari itu oh, ada juga, Kak. Aku tuh, ada punya kebiasaan, sebelum tidur, itu, aku main hape, sama minum segelas kopi, Kak. Karena, kan, abis kerja, nih, abis kerja tuh, kan aku kayak badan pegal, capek, pengen nyantai dulu lah, gitu kan. Nah, biasanya tuh, aku, minum kopi, Kak, 1 cup, a atau nggak 1 gelas itu, sambil main hape, gitu, Kak. Dan itu, sebelum tidur, Kak. Selalu kayak gitu, Kak, untuk akhir-akhir ini. Jadi, ya mungkin, nggak tahu kenapa, ya. Apa itu, efeknya mungkin, ya, Kak?
Wow, oke. Benar. Iya. Wah. Bener bener. Ya ampun, oke. Oke, paham banget, nih, aku sekarang nih, dengan kondisi kamu. Jadi, selain memang adanya beban tambahan dari pekerjaan, ya, yang mana mempengaruhi banget, nih, pasti, fisik kamu. B kerja dari jam 8.00 pagi, pulang bisa sampai jam 10.00 malam, sih, itu udah sangat berlebihan ya, kerjanya, ya. Apalagi, eee, kebiasaan kamu sebelum tidur, nih, kafein dan juga bermain hape, ya. Karena, eee, kalau tadi kamu tanya, apakah ini berefek, itu, iya, gitu. Jadi, baiknya, kalau untuk es kes sebelum tidur nih, ya, apalagi ap kalau kamu mau meminum kafein lah, gitu ya, yang ada kandungan kafeinnya, kayak kopi gitu, tuh, baiknya, kamu, eee, ada batasan, nih. Jadi, paling tidak, maksimal itu tuh, eee, kamu mengkonsumsi kafein tuh, baiknya sampai dengan jam 2.00 siang aja. Karena a betul. Karena, kafein itu tuh, punya efek sisa di tubuh itu mulai dari 6 sampai 8 jam ke depan. Nah, jadi, kalau kamu minum kopi sore atau malem aja, tidur, sih, bisa-bisa aja, gitu. Tapi, jadinya, tidurnya itu nggak nyenyak. Dan bangunnya pun, bisa jadi lemes, gitu. Karena, tidurnya nggak lelap, gitu loh. Itu tuh, salah satu efek kafein. Sedangkan, kalau dari efek, eee, bermain handphone sebelum tidur itu, itu juga ada efeknya. Di mana, tuh, cahaya biru atau radiasi dari handphone itu tuh, bikin otak susah masuk mode tidur, dalam kondisi yang nyenyak, ya. Jadi, eee, makanya, baiknya juga, kamu untuk menghindari bermain handphone, atau menatap layar yang ada radiasinya, ya. Kayak laptop juga jangan, tuh. Atau tab juga jangan heeh. Jadi, hindari layar, 30 sampai 60 menit sebelum tidur. Agar, bisa meningkatkan kualitas tidur kamu. Seperti itu. Dan mungkin, kamu bisa nih, ganti kebiasaan kamu juga mene eee, dengan kebiasaan-kebiasaan yang lebih positif dan lebih menenangkan, nih, untuk kamu bisa tidur lebih baik lagi.
Kobel. Iyap. Iya, sih. Iya. Oke. Oke, Kak. Gimana, tuh? Oh, jam-jam siang? Oke. Oh, gitu. Oke, deh. Iya, sih. Oh, iya, ya ya. Iyap. Gimana, tuh? Oh, gitu. Mhm, iyap. Oh, ya. Yap. Oh. Oh, gitu. Contohnya kegiatan yang posesi positif dan menenangkan sebelum tidur, tuh, kayak gimana, Kak? Biar aku nanti langsung terapin, nih, malam ini juga nih, Kak.
Wow, keren keren. Oke. Eee, yang paling sederhananya, aja. Kamu bisa banget itu yang namanya, metode, eee, ringan-ringan aja, ya, kayak misalkan kamu ganti aktivitas kamu dari yang bermain handphone menjadi, kalau kamu suka baca, kamu bisa, nih, ganti ke baca buku, atau baca bacaan apa pun yang ringan, gitu. Kalau kamu nggak suka buku, ada juga mungkin bisa baca-baca, eee, komik, atau baca apa pun, lah, ya. Jadi, eee, paling nggak, eee, kamu tuh nggak terkena radiasi dari layar, gitu. Dan, kamu bisa banget juga mhm, stretching, atau, eee, merelaksasi, ya. Stretching-nya itu juga, eee, b kamu bisa dengan sekalian mengatur pernafasan, gitu. Di mana, nanti, eee, tubuh kamu bisa merasa lebih rileks, nih. Nggak perlu lama-lama. Mungkin, waktunya 5 menit juga udah cukup, kok. Bahkan, 2 sampai 3 menit aja, juga cukup, kok, untuk kamu latihan stretching dan relaksasi pernafasan, gitu. Kalau kayak gitu, kira-kira gimana?
Oke. Oke. Oh, iya. Iya juga, ya. Oh, gitu. Yap. Oke. Oh. Oke. Oh, gitu. Itu kayaknya, ide yang bagus sih, Kak. Soalnya selama ini, yang aku, eee, alamin, gitu kan, sebelum tidur, ya aku, cuman kayak kan, seharian udah kerja, capek gitu, Kak, ya. Kalau misalkan aku kayak stretching, itu kan, malas banget ya, Kak. Tapi, itu tuh, ngebikin aku kayak, susah tidur sih, kalau nggak melakukan aktivitas-aktivitas yang positif kayak gitu, Kak. Jadi, kayaknya bakal aku coba deh, Kak, untuk stretching, atau nggak, baca buku. Karena, selama ini kan, aku cuman liat scroll sosial media, gitu kan, sambil ngopi, gitu kan. Yang di mana, itu, mmm, tidur aku jadi nggak nyenyak, kan. Terus juga, aku bangun-bangun jadi kayak kayak zombi gitulah, Kak. Kayak, nggak nggak enak, gitu loh. Matanya, kantong matanya gede, gitu kan, di bawah item-item gitu. Itu, waduh keseharian aku banget, gitu, Kak. Jadi kayaknya, saran dari kamu, bakal aku kerjain, sih, Kak. Tapi ada lagi nggak sih, Kak, saran, biar pagi-paginya tuh, kelihatan lebih segar, gitu, Kak. Biar lebih fresh gitu loh, pas bangun tidur. Ada nggak sih, Kak?
Betul. Nah. Betul. Bener. Nah. Oke. Oh, bisa banget, bisa banget. Mungkin, diawali dengan, kamu mengatur jam tidur kamu, ya. Jam tidur, dan jam bangun kamu yang konsisten, di setiap harinya. Kalau jam bangun, sih, pasti kamu konsisten, ya. Karena, kan, kamu kerja kantoran, nih. Tapi jam tidur nih, yang kamu harus konsistenkan juga. Kayak misalkan, contohnya, gitu kan, ya, maksimal di jam 10.00 atau 11.00 malam. Nah, itu, kamu udah langsung konsistenkan, dengan mengupayakan rutinitas yang tadi, ya, yang bisa mendukung kamu, biar tidur lebih nyenyak. Nah, pada saat pagi harinya, eee, kalau kamu mau ngerasa lebih segar dan lebih siap lagi, kamu bisa banget, nih, begitu kamu bangun, kamu kena sinar matahari selama 5 sampai 10 menit dulu, aja, sinar matahari pagi. Sambil melakukan peregangan, atau stretching-stretching ringan. Nah, setelahnya, kamu boleh banget, nih, minum 1 gelas air putih, atau air hangat, untuk memicu ritme sirkadian dan membantu tubuh kamu, untuk bisa aktif lebih cepat lagi. Itu, tuh, dijamin, kamu pasti lebih segar deh, ngejalanin hari kamu.
Oke. Oke, betul, heeh. Iyap. Oke. Oh, iya. Iyap. Oke. Oke. Oke oke, akan aku coba sih, Kak, yang pagi-pagi, jemur, selama 5 sampai 10 menit, lalu aku minum air. Itu bakal aku coba, sih, Kak. Makasih banget ya, Kak, saran-sarannya. Aku jadi lega banget, setelah cerita sama kamu, dan aku jadi tahu, nih, ke depannya aku bakal ngapain dan melakukan apa ba apa untuk, eee, sehari-harinya, biar, pagi-pagiku lebih segar lagi, Kak. Makasih banget ya, Kak, saran-sarannya, Kak.
A Iya, betul. Sama-sama. Wah, senang. Sama-sama banget, loh. Senang deh, dengar kamu udah jauh lebih semangat. Semoga, kamu bisa lebih, eee, s konsisten ya, ngejalaninnya. Sampai jumpa.
Amin. Sampai jumpa lagi, Kak.